Oye, y a todo esto, ¿tú te consideras, primero que nada, una persona que tiene buena comunicación en su familia? Tienes ¿llevas una buena dinámica de comunicación familiar?
Sí, fíjate que sí me considero que que sí, pero tampoco es así casualidad que la tenga, o suerte, o no. Cuando cuando yo iba a tener mi primer hijo y mi único hijo
Okey. Ajá. Okey. Ajá. Okey.
eh, me concienticé mucho de lo que significa formar a un nuevo ser humano.
Por supuesto, de la responsabilidad tan grande que es, ¿no? Ajá.
Tan grande, exactamente. Entonces, una de las cosas en las que me enfoqué también fue en la salud mental, en la salud emocional, en todos estos temas, eh, y bueno, obviamente pude darme cuenta de muchos errores que yo traía
Okey. Por supuesto. Ujú.
y que son errores generacionales, ¿sabes?
O sea, de cosas que habías vivido tú, que a aho ahora se habían enquistado en ti, probablemente, y que, ah, se habían convertido en errores ya crónicos.
Así es. En errores que que a veces suelen ser, eh, pues, esas grandes bombas que después se detonan en la familia por no saber comunicarte, porque una cosa es hablar y otra osa otra cosa es tener una comunicación asertiva ¿no?
Ujú. Ujú. Claro. Así es. Sí, tan solo una eh, también hay que distinguir, como lo que es simplemente transmitir un mensaje, pero otra ve otra cosa es con qué intención se transmite, con y también con qué intención se recibe, ¿no?
Ujú. Estoy de acuerdo. Sí, entonces, para mí, por ejemplo, es muy importante de que si es algo que me molesta, que me enoja, que me tiene mal, eh, tengo yo que encontrar primero mi paz, mi centro, eh, no tratar de comunicarme cuando la emoción está apoderada de mí
Ajá. Por supuesto, ajá, importantísimo.
¿no? Porque sí, claro, porque si estás enojado, si estás molesto, pues, generalmente, explotas
Sí, ajá.
y lo que sale no es muy positivo
Okey, ajá. Oye, ¿qué tan difícil para ti es controlar eso? Porque, eso no es algo fácil para todas las personas, ¿tú tienes alguna técnica, o algo para lograr primero apaciguarte antes de querer transmitir algo, a lo mejor algún mensaje que te está molestando en el momento?
¿no? Entonces Sí, tener tener muy consciente, y muy presente te que si es algo que que va a sacar mi parte reactiva, respirar.
Ujú. Okey. Oh, ya, ujú.
Respirar
Qué importante es la respiración. <chuckles> Este, se utiliza tanto para tantas cosas.
Exactamente, respirar para poder, eh, calmarme, y si es posible, por ejemplo, decirle a la otra persona, o sea, si la situación acaba de suceder en el momento, bueno, decirle a la otra persona que mejor lo platicamos un poco después, ¿no? Si es una situación, en la que la persona ni cuenta se dio, porque también así pasa
Ajá. Okey, sí. Ajá.
¿no? Eh, igualmente, o sea, tengo yo que asimilarlo primero
Sí, por supuesto. Ujú.
para poder controlar mis emociones y y y y no verlo como algo emocional, sino verlo como algo pensado, ¿no? Entonces, sers real exacto, o sea, ve ver realmente la otra parte, con tratando de ser objetiva, ¿no? O sea, realmente me ofen
Claro. Ajá, meditado. Ajá, sí. Dejando de lado la cuestión emocional y dándole su su lugar a la parte objetiva.
Exacto, exacto. O sea, realmente me quiso ofender, este, realmente, eh, lo hizo por estar a la defensiva, fue una broma, eh, quizá también estaba en un mal momento eh, etcétera, como que tratar de ver todas esas esos posibles puntos que pudieron haber sucedido antes de que yo aborde a esa persona, ¿no? Y entonces, la abordo, ¿no? No dejando tampoco que pase mucho tiempo, porque, si no las cosas ahí se quedan, y entonces se acumulan, y son bombas de tiempo, ¿no? Y, eh, buscando el mejor momento para hablar con esa persona, eh, decirle que estoy con la mejor intención de llegar a una solución
Ujú. Claro. Por supuesto. Sí, por supues Ah, no, ajá. Exactamente. Ujú. Claro, ajá, también externar eso, o sea, que no se trata de un enfrentamiento y que no se trata de confrontar ni ni se trata de molestar a
externar eso Ajá, de que no es mi objetivo pelear, ajá, que no es un pleito, pero, que sí quiero hacerle ver de que tal situación no fue adecuada, no fue correcta, la contestación, la actitud, eh, lo que me dijo, eh, o o o lo que hizo, ¿no? Entonces, si la otra persona se pone a la defensiva, como muchas veces, es eso porque es el punto, o sea, tú puedes tener tus propias herramientas, pero, no siempre las otras personas las tienen
Ajá. Claro. Sí, es muy común. Ujú. Así es, ajá. Sí, no todos estamos como a ese nivel de entendimiento y de desprendimiento. Mm.
entonces Exactamente. Entonces, cuando ves que a pesar de que tú ya estás tranquilo, controlado y todo, y de que quieres hacerlo, pero, la otra persona no está en el momento, entonces decirle de que no. O sea, que no es el momento para esa persona, para mí sí, pero, para la otra no, y que no quieres llegar a e a esa situación. Pero, por ejemplo, cuando se trata de poner límites, ¿no? Si tienes que decir: "¿Sabes qué? Eh, no me gusta que me llames así, o no me gusta que me hables así, eh, te pido, por favor, que no lo vuelvas a hacer", ¿no? Cuando son cosas más profundas, bueno, entonces tratas de buscar el momento si no es ese, para para sacarlo, ¿no? Y enfocarte solo y exclusivamente en esa situación.
Así es. Ajá. Sí. Ajá. Okey. Ajá, claro. Oye, si tuvieras que de definir, si te pidieran que definieras un concepto de, ¿que es una buena comunicación familiar, tú cómo lo definirías? ¿Qué dirías que es, la bo una buena co una buena comunicación familiar?
Porque ese es Ajá. Pues eso, o sea, en primer lugar, detectar
Ujú.
qué es lo que quieres estar consciente, qué es lo que quieres transmitir.
Sí, por supuesto.
¿Cuál es tu objetivo?
Ujú.
Con eso, que te respeten, poner límites, eh, o sea, ¿a dónde quieres llegar con eso? ¿No? Que tú primero sepas qué es lo que quieres transmitir.
Okey. Ujú.
Y y y adecuarlo para que lo transmitas lo mejor posible.
Y así como poner límites, también quitar límites ¿no? O sea también, o ut una parte de la comunicación familiar podría ser el decir: "¿Sabes qué? Estoy para ti, o sea da de estoy abierto para lo que me quieras decir, este, tengo la apertura este", pues, también transmitir palabras de
Bueno, yo no le llamaría tanto no le llamaría tanto como quitar los límites, porque, creo que los límites siempre tienen que existir
Okey, ujú.
pero, eh, yo creo que es parte de lo que estás dispuesto a dar. Por ejemplo, decir, eh: "yo estoy abierta para para comunicarme, para que establezcamos un diálogo, estoy dispuesta a saber qué es lo que tú piensas al respecto".
Okey ujú. Claro, ujú.
¿No? O sea, a invitar a la otra persona, y y y hacerle ver de que tú no estás como se dice por ahí, con la espada desenvainada.
Okey.
Que tú no estás a la defensiva.
Sí, aun aunque la comunicación familiar no tiene que ver todo con conflictos, o sea, realmente.
No, no necesariamente, pero, por eso te digo, o sea, depende qué situación sea, por eso tienes que como que analizar primero, y también saber para qué y con qué, porque, también hay situaciones, hay batallas que no vale la pena pelear.
Ajá. Ujú. Okey.
Si tú ya sabes que tu prima es así, o tu primo, o tu tía, o tu tío, este, pues, ah, tratar de, eh, establecer esa comunicación va a ser como echar algo en un saco roto, ¿no?
Oye <laughs> Okey, entiendo, ajá, entiendo tu punto. Ajá.
¿no? Entonces, ni vale la pena que que lo pelees, ¿no? O que lo trates de establecer. Entonces, pero, también depende. Ahora, si esa persona vive contigo, y realmente te afecta la vida, bueno, pues, entonces, de una o de otra forma lo tienes que
Ujú.
hacer saber y encontrar una solución para establecer esos límites, si te da, y te afecta.
Claro, para las para la sana convivencia, un solo
Así es, la crianza de los hijos es muy distinta, porque, ahí tú tienes la oportunidad
Ajá, exacto.
de moldear a un ser
Sí, exacto. Sí, y es con lo que partiste, este, tú, eh, de empezaste a darle como esta importancia a la comunicación familiar a raíz de que
entonces Claro. Claro. Y entonces empiezas a comunicar, y empiezas, entonces, si tú tienes una comunicación asertiva con ese nuevo ser, entonces él va a crecer sabiéndose comunicar.
fuiste madre y Ujú. Ok, sí, claro.
No no vas a tener ese problema, como muchas veces tienes los conflictos, pues, de la familia de donde tú vienes, y otra es la familia que tú haces.
¿Y qué consejos me puedes dar, por ejemplo, para lograr esta comunicación familiar? Además, o sea, de esto ya me queda claro, de tener claro el mensaje que quieres transmitir. Y además, estar libre de los sentimientos, a lo mejor negativos, que puedas, eh, que te puedan estar invadiendo en ese momento, ¿cuáles son todos estos elementos que aconsejas para una comunicación mejor entre la familia?
Pues, eh, empezando por ti mismo, como te dije, o sea p uh aclarar tus ideas, qué es lo que quieres decir, tratar de decirlo con las palabras más impecables que puedas, de la forma como a ti te gustaría que te dijeran esa situación.
Okey.
Ser empático con la otra persona, ¿no? Pero, también llegar a entender de que cada quien habla desde lo que trae, desde lo que es su su contexto, sus propias herramientas, ¿no?
Ajá. Claro.
Entonces, eh, por eso
Así como la persona que también recibe el mensaje, también tiene su tiene su tiene su contexto, ¿no? Y tiene su historia y tiene sus experiencias previas. Por lo tanto, su interpretación también va a ser muy distinta, tal vez, a lo que le quieres transmitir.
Así es. Así es. Sí, a lo mejor tú quieres decir una cosa, pero, él entiende otra, ¿no? Y a lo mejor, aunque tú busques las palabras más impecables, más adecuadas, el otro no hay forma que le entre. Ujú.
Exactamente. Más objetivas, <chuckles> tal vez.
Entonces, esas, por ejemplo, pues, son batallas que ni siquiera vale la pena pelear. Yo creo que también depende de la de la disposición de la otra persona
Claro.
y y qué tan importante es para ti la otra persona, era lo que te decía, si es tu prima, segunda, tu tía, tercera, este, y la vas a ver 1, vez al año o 2 veces al año, pues, eh
Ajá.
No es tan importante, qué más da, ¿no?
Qué más da. <chuckles> Oye, y en el caso de tu hijo, ¿ya está en una edad suficiente, como para que él haya entendido como esta dinámica de comunicación familiar? ¿Es algo que s lograste transmitirle, eh, efectivamente y exitosamente?
Y Fíjate que se la logré transmitir muy bien, ahora él ya tiene 23 años, ¿no? Gracias, y lo hace muy bien. Sin embargo, este año particularmente, que es cuando empezó su vida profesional laboral.
Oh. Felicidades. Ujú. Okey.
Veo que no está, em, sabiendo, acomodar muy bien sus tiempos, sus prioridades, se está como llenando de mucho trabajo, de mucho y aunque él sabe, yo le di las res herramientas para que sepa decir: "No"
Ya. Ajá.
¿No? O sea, que sepa acomodar sus tiempos. Veo que esa situación lo está rebasando
Okey, ujú.
y que, eh, está malhumorado.
Oh, ujú.
¿No? Entonces, sé que tengo que, eh, tener una plática nuevamente con él, para recordarle ciertas cosas que ya las tenía aprendidas, pero, que seguramente ahorita en su estrés lo está rebasando, ¿no? Como lo que es muy importante, se vale estar molesto, pero, no desquitarse con las personas.
Ajá. Claro. Así es. Oye, y empezarías como todo este método, ¿no? O sea, para t para comunicarle esto, tú misma vas a <chuckles> vas a desapegarte un poco de esa de esa a lo mejor como aflicción que te está dando ahorita que se está haciendo rebasado. Ujú.
Sí, por supuesto, de decir, a ver Por supuesto. Por supuesto, porque, sí traigo esa aflicción, porque, además está cerrando mucho
Oh, qué mal.
¿no?, está malhumorado. Ta te repito, también es algo nuevo para él, este año fue algo nuevo
Ujú. Claro, tiene que vivirlo, además. Tiene que ganar esa experiencia. Así es.
y tiene que vivir ese proceso, pero, también volvemos a lo mismo, tengo que ponerle límites.
Okey. Está rebasando ya ciertos límites que tú, a lo mejor, habrías esperado que con la educación que tuvo no debería estar rebasando.
Ajá. Claro, sin embargo, me, o sea, tengo claro que es la situación, la que lo está rebasando, pero, está excediendo sus límites, o sea, de de esconderse en su propio capara caparazón
Ajá. Sí. Ajá.
y y estar malhumorado.
Y tal vez se t este, tiene que ver con la inmadurez que se tiene, ¿no? A cierta edad, ajá, seguramente, ajá, esa esa inmadurez, esa falta de experiencia, esa falta de haber llevado a la práctica de, o sea, a lo mejor tienes los elementos que nunca has practicado en realidad, y y hasta el momento en que los practicas es cuando los reafirmas.
Exacto, porque tiene 23. Este año cumplió 23, ¿no? Ajá. Así es. Así es Claro, y tiene muy clara la cuestión de la responsabilidad.
Okey. Perfecto.
Pero, pues, tiene que aprender a hacer un balance en eso, ¿no?
Sí, claro. Como siempre, el equilibrio es lo que termina siendo como la regla general, ¿no? En cualquier proceso de la vida de las personas.
Ujú. Así es, no hay más
O se exactamente. Oye, pues, muchísimas gracias por compartirme todos estos consejos y espero que tengas y felicidades además por todo por toda esta forma que tienes de llevarlo.
El equilibrio. No hombre, al contrario. Muchas gracias. Me encantó charlar contigo. Te mando un abrazo.
Hasta luego. Que estés muy bien.